مساء الخير. إيه الأخبار؟ كويس، أنتِ عاملة إيه؟
إيه الأخبار؟ مساء النور. تمام، تمام.
إيه آآ خلينا نتكلم النهاردة عن ال الأكل آآ آآ، دلوقتي أنا باحس إنه الأكل، يعني من الحاجات اللي بتخلّي الناس تتجمع. آآ، كنت عايز أعرف بس وجهة نظرِك في الموضوع ده.
أنا شايفة كده جدًا، أنا دايمًا أي مناسبة، أو أي حاجة بنقول أنا عازمكم مثلًا على الغدا، أنا عازمكم على العشا. آآ، في خبر حلو يالّا نتغدى، أي مناسبة دايمًا بتبقى مرتبطة بال يعني مش دايمًا، بس طبعًا أغلبيتها بتبقى مرتبطة بالأكل.
صح. آآ، كلامِك كله صح. هو فعلًا، في أغلب المناسبات ال يعني ممكن أكتر حاجة م آآ، مُشاعة يعني إن الناس أول حاجة بتفكِّر فيها إن هُم يعزِّموا بعض على الأكل في بيوت بعض. وآآ مثلًا حاجة زي رمضان مثلًا، أكتر حاجة بتبقى الأكل هو اللي بيربط الناس بين بعضها. آآ، تلاقي حتى الصحاب والأهالي، آآ، كل فترة كده، بيعزِّموا بعض، أو الصحاب مثلًا يعزِّموا بعض برضه عند يعني، كل واحد يروح عند التاني البيت، في يوم يت يفطروا مع بعض. فهو الصراحة، حاجة جميلة جدًا يعني.
بالضبط آه. أنا باشوف كده برضه يعني، أنا باشوف إن الأكل هو سبب يعني الناس دايمًا بتتجمَّع في المناسبات على الأكل يعني. آآ زي ما أنت قُلت، رمضان، وأغلب طبعًا يعني دايمًا باحِس إن رمضان بالذات، هو يعني حاجة جميلة جدًا، والناس بتحِب تقعد على الأكل وتتكلَّم وتحكي و وبيبقى حتى فاهم، الموضوع بيبقى جميل، وإن هُم أصلًا، حتى من قبل ما يقعدوا على الأكل، إن هُم من وهُم بيتَّفقوا عليه أساسًا. وهُم بيتَّفقوا، هُم ممكن آآ، هيعملوا إيه مثلًا، المكالمة أساسًا اللي أنت بتجمِّع فيها الناس، أو أو إن أنت تقول لهم: "هاعزِّمكم على أكل مثلًا." ممكن تبقى الناس ما شُفتهمش من مُدة، بس أنت فاهم افتكرتهم، فبتكلِّمهم: "إيه فينك، عازمك مثلًا على أكل أو على الخرجة." ف
صح. إمم. صح. أيوه، آه، صح، كلامِك صح جدًا. هو فعلًا في ناس ممكن تبقى بقى لها فترة كبيرة جدًا مثلًا، مش بيتقابلوا فعلًا، وأول حاجة مثلًا لمّا يكلِّموا بعض، آآ، "طب، إيه رأيك، نتقابل مثلًا، نتغدَّى مع بعض أو نتعشَّى مع بعض؟" فهو فعلًا حاجة بتربط بين الناس، آآ، وحاجة جميلة جدًا. وغير كده، أنا ما اعرفش، لو تعرفي إنه يعني، الموضوع أكبر من كده بكتير كمان. يعني أنا آآ، كنت أعرف واحد بجد كان بيسافر آآ، كذا بلد، عشان بس يجرِّب الأكل بتاع البلد دي. يعني، هو فعلًا بيحِب جدًا الأكل، لدرجة إن هو مثلًا بيقول لي: "ممكن أنا أسافر الهند، عشان باحِب الأكل الهندي، ونفسي أروح أجرِّبه في الهند، أو أو الصين مثلًا." وهو فعلًا بيسافر يعني، مش مجرَّد إنه هو عايز يزود يزور البلد، على قدر ما هو فعلًا عايز يروح يدوق الأكل من من البلد نفسها.
أيوه، طبعًا، ده في ناس كتير بتشتغل يعني كfood blogger دلوقتي، <chuckles> هي الfood blogger مالِي البلاد كلها. يعني دايمًا باحِس أصلًا، وحوار برضه يعني كمان الfood blogger ده بقيت أنا شايفاه حاجة برضه مش وحشة، لأن الناس بتعرِّفك على أماكن جديدة، أنت في حاجات ما بتبقاش عارفها، فهُم بيوروها لك. وده في حد ذاته، وأنت مثلًا بتكلِّم الناس أصلًا، ممكن تكلِّم صحابك، تقول لهم: "إيه ده، أنا شُفت مطعم مثلًا جديد عامل، أكل جديد مثلًا، أكل صيني، جمبري، أي حاجة، سوشي مثلًا، ده في مطعم جديد فتح، ما ت يالَّا نروح نجرِّبه." وتجمِّع صحابك، سواء صحاب مدرسة، صحاب شغل، أي حاجة، وتروحوا مع بعض وتجرَّبوا المكان ده.
إمم. صح. إمم. صح. إمم. صح. أيوه، صح، كلامِك صح جدًا، آه. فعلًا، اللي أنتِ قُلتيه كلَّه صح. وكمان <tsk> غير كده يعني، أنا شايف إنه كمان بيبقى في ذكريات، يعني كتير جدًا، آآ، بسبب ال الاجتماعات اللي بنتجمَّعها في وقت الأكل. يعني، أنا بافتكر مثلًا آآ، أيام زمان أنا فعلًا في ذكريات في دماغي ما بتتمسحش. آآ، كان برضه اللي بيربطنا في الآخر الأكل. آآ، بافتكر أكلات زمان في البيت، كانت بتتعمل آآ، كنَّا بنتجمَّع كلَّنا آآ، أنا وأهلي مثلًا. فأنا ده أنا متأكِّد إنه حاجة زي دي، يعني في كل البيوت بتحصل، الناس كلَّها بتتجمَّع، الأهالي كلَّها بتكلِّم بعض ويتجمَّعوا. فبيحصل آآ يعني
بالضبط. هو بالضبط كده. دايمًا بتبقى في لمة في بيت العيلة، أو الجد، أو الجدَّة، في يوم معيَّن على الغدا، دي دي حاجات عُمر الواحد ما يقدر ينساها. إن أنت في وقت من الأوقات أو أنت خلاص متعوِّد مثلًا إن أنت يوم الأحد مثلًا بتروح عند جدَّك أو جدَّتك، أو تيتة مثلًا عازمة ي تيتة مثلًا هي يوم الأحد، لازم نبقى في بيت تيتة يعني. تيتة عازمانا يعني، يوم الأحد ده خلاص، بي عند تيتة، بنتغدَّى كلَّنا، كل العيلة مثلًا. ممكن ما نشوفش بعض بالأيام أو كده، بس لازم يوم الأحد ده عند تيتة. فأنت بد بيه خلاص، طقوس، أو بقى الت التقاليد عندك. ولو الموضوع ده ما عت ما حصلش، تحِس إن في حاجة غلط يعني، اليوم مثلًا ناقص أو الأسبوع ناقص، ب ب إن إن أنت ما رُحتش اليوم ده.
إمم. صح. إمم. صح، صح. امم، كلامِك صح جدًا وفكرتيني بأيام بجد <chuckles> أيام جميلة يعني. آآ وأنا فعلًا مؤمن جدًا إنه الأكل يعني ليه قوة غريبة في إنه يقرّب الناس من من بعض يعني. آآ و ويعني بجد هو من من أحسن الحاجات وغير كده تنوّع الأكل هف يعني أنا لو هافكر بجد في حاجات كتير جدًا آآ أنواع أكل كتير جدًا، وأنواع ك أكل كتير جدًا أنا أصلًا ما جربتهاش فهو الموضوع عميق جدًا أكتر ما أنا يعني أكتر ما إحنا بنتكلم فيه، بس ببساطة كده هو الموضوع عميق جدًا يعني، البحر فيه كمية أكل كتير جدًا وحتى ال حتى يعني كل حاجة بيبقى فيها بتتعمل بأنواع مختلفة في كل بلد ليهم طريقة مثلًا بيطبخوا الأكلة دي، فهو الموضوع فعلًا فيه يعني تفاصيل كتير حلوة وجميلة و و والأهم من كل ده إن هو فعلًا بيحبّب الناس في بعض وفعلًا بي بيخلق ذكريات جميلة بين الناس وزي ما أنتِ قُلتِ برضه آآ إن إحنا مثلًا بنحدد يوم معين إن إحنا نروح عند قرايبنا أو كده و فلأ هو الموضوع فعلًا كبير جدًا وحلو جدًا يعني.
آه طبعًا. هل أنت شايف إن الأكل لازم مثلًا يبقى أكْل تقليدي والّا مثلًا يبقى أنت ميّال لإيه أكتر ال الأكلات العادية والّا اللي هو الfast food أو الحاجات ال الجديده وكده؟
آآ، لأ. آآ، حلو السؤال ده، هو أنا هو أنا يعني الصراحة الأول كنت باحب ال الfast food والكلام ده، بس بقى لي فترة آآ بقيت مآمن جدًا إنه الأكل لازم يبقى صحّي. أنا بجد دلوقتي الفترة دي بالذات، لما بدأت إن أنا أركّز أوي في ال آآ في اللي أنا باكله في الوجبات اللي أنا باكلها في يومي، آآ لقيت إن أنا فعلًا حاسس إن أنا صحيًا حتى، جسمانيًا بقى شكلي أحسن، وصحيًا بقيت أحسن. ففعلًا الأ الأكل حاجة مهمة جدًا آآ في نظام يومي. يعني ما ينفعش إن أنا آآ أقعد أكل حاجات مش صحية أو الfast food والكلام ده. ف لكن الأكل الصحي اللي هو بيبقى معمول في البيت، أك أغلب الأكل يعني طبعًا اللي في البيت كُله بيبقى صحّي، آآ، فده أحسن حاجة يعني. لكن الfast food الصراحة أنا ب بعيد عنه، وبقى لي شهور، وأنصح أي حد إنه هو فعلًا يبعد عن الكلام ده عن الأكل ده، عشان فعلًا بيفرِق جدًا في الصحة.
إمم. آآ طيب هو هل أنت لمّا أنت بعدت وكده أوكي، أكيد الصحة بتفرق بس أنت نفسك أحيانًا مش بتروح للأكل ده في مرّة الخروجات مثلًا بتتجمعوا في مطعم مثلًا فالأكل مي يعني مثلًا زي مال حاجات KFC، Mac والكلام ده أنتم مثلًا متجمعين في حاجة زيّ كده فأنت ممكن تضطر إن أنت خلاص أنت كصحاب وكده فطالعين فمش هتعرف تقول لهُم لأ مش هتعرف لهُم لأ أنا خلاص اتعودت على الأكل الhealthy فأنت بتعمل إيه بقى في حاجة زي كده؟
إمم. إمم. صح. آآ تمام، حلو برضه السؤال ده. هو أنا اتحطيت في مواقف زيّ دي كتير في الأول آآ في أول ما بدأت إن أنا أ أركّز في الوجبات اللي أنا باكلها في يومي، آآ حقيقي كنت باعاني من الموضوع ده يعني. أنا كنت ب بابقى ضعيف جدًا، أول ما حد يقول لي: "تعالَ نروح KFC أو كده" فباضعف باقول له: "يلّا بينا." آآ بس بعد كده لقيت إنه الموضوع يعني لأ، هو أنا هو أنا فعلًا بس ال ب باقول إن أنا وحشني الأكل ده أو كده، لكن هو الحقيقة لأ، هو أنا في الأول وفي الآخر لمّا آكُل حاجة صحية آآ باشبع، و وبالعكس بابقى استفدت. ف م مش معنى كلامي إن أنا مش مش باكل fast food خالص، بس أنا بقيت بقيت إن أنا ماشي بنظام. آآ ممكن باخد آآ cheat meal واحدة في الأسبوع مثلًا، إن أنا باكُل أي حاجة.
إمم. آه، اهم بالضبط كده. آه. <laughs> بالضبط كده. أيوه أكيد.
لكن غير كده بابقى مركّز في بقية نظام الأ ال ال اليوم يعني بتاع الأكل بتاعي، إن أنا باكل أكل صحّي يعني.
هو أنت أصلًا حتلاقي إن ال إن أنت صحتك أصلًا بقت خلاص أنت اتعودت إن أنت تاكل أكْل healthy كده كده.
آه، يعني أنا باشبِّه الموضوع مثلًا بالسكر. آآ، يعني ح يعني برضه ده مثال يعني هو م مش مرتبط أوي، بس يعني ممكن يعني في برضه في ن تشابه يعني. آآ، أنا برضه، في الأول، كنت مثلًا باشرب القهوة، كنت ب باشربها زيادة، بالسك سكر زيادة، أي حاجة كنت باحِب أحُط فيها سكر كتير. فلمَّا لقيت إنه السكر مثلًا مش أحسن حاجة للصحة، آآ، بدأت إن أنا أقلِّل، أقلِّل، لغاية ما بقيت أشرب كل حاجة من غير سكر. حرفيًا، أنا بقيت أشرب كل حاجة من غير سكر. فدلوقتي فدلوقتي، بقيت إن أنا، لو مثلًا آآ، مثلًا واحد صاحبي جاب لي عصير، آآ، أو جاب لي قهوة، و وهو ما يعرفش أنا باشربها سادة، فممكن يجيبها لي فيها معلقة سكر. أنا بقى باشرب، آآ، القهوة اللي فيها معلقة سكر دي، باحِس إنها، آآ، معسِّلة أوي يعني ف
امم، ده كده كده، آه. أنا فاهمة الموضوع ده، لأن أنا برضه باشرب القهوة من غير سكر، فالحاجة المسكرة بتبقى
آه. بالضبط، فاللسان عشان اللسان بيتعود على ال اللسان بيتعود على ال بالضبط، آه.
بتبقى وحشة جدًا، أنا فاهمة الحي الموضوع ده. بالضبط على الحاجة السادة. بالضبط. فاهمة، طيب، مثلًا عندك مثلًا تجربة شخصية مثلًا ف الأكل فيها كان مثلًا هو السبب مثلًا في القعدة، أو كده، أو خروجة أو كده؟
آآ، ممكن آه، يعني ممكن ساعات الصراحة باكُل، باحِس إن أنا ك باكسل أو كده، بالذات لمّا باكُل بقى حاجة، اللي هو زي ما باقول لِك، اللي هو الfast food والكلام ده، باحِس إنه هو بيخلِّيني تعبان أو مُرهَق كده، وبيخلِّيني بقى كسول جدًا. آآ، لكن العكس بقى صحيح يعني 100%، لمّا باكُل حاجة صحِّية بالعكس، باحِس إن أنا وباكُل بكمِّية معقولة كمان، الكمِّية بتفرِّق كتير جدًا برضه. فلمّا باكُل بكمِّية معقولة، باحِس إن أنا نشيط جدًا، و والأكل م بالعكس يعني خَدت الإيجابيات بتاعة الأكل، بدل ما آخُد السلبيات بتاعته. عشان كمان ج زيادة الأكل برضه، خلِّي بالِك، مش أحسن حاجة يعني، بتبقى بتضُر برضه.
آه، ما دي حقيقة فعلًا مع إن الأكل مثلًا في أكل، بي من كُتر حلاوته، بتحِس إن أنت عايز تبقى طفس في الأكل. فاهمني؟ يعني، لأن الأكل ده بقى، مش مش هتعرف تاكله تاني يعني خصوصًا بقى لو أنت بعيد مثلًا، بتروح مثلًا زيارات، مثلًا لجدَّتك أو حد زي كده، فأنت مش هتعرف ت إيه حاجات معيَّنة كده، مش هتعرف فاهم، وفي أكلات مثلًا، اللي أنت بتحبها، يعني سواء مثلًا كبدة مثلًا أو أي حاجة. سواء مثلًا في حاجات كده، اللي هو ولو أنت مسافر م يعني لو أنت في حتة و ونزِلت على البلد دي، ف فأكل البلد دي وَحَشك أصلًا. يعني ه لو أنت مثلًا برَّا مصر أو برَّا في حتَّة، ورجِعت تاني فهتحِس الأكلات ال البيتي، أو الحاجات دي، خلاص وَحَشتك. فأنت مهما كنت بتاكل healthy، بتحِس إن أنت عايز، لأ، تاكل الحاجات دي يعني.
آه. إمم. أيوه، صح. أيوه، كلامِك صح 100% يعني، وعن تجربة شخصية برضه. أنا كنت عايش برَّه مصر، و <tsk> فبعد ما جيت مصر، بقيت عايز أجرِّب الأكل المصري جدًا وكده. وبعد ما استقريت ك فترة كبيرة في مصر، بدأ إنه فعلًا حاجات كنت بافتكر أنا كنت باكُلها في برَّه ال في ال يعني في الإمارات، آآ، ب بدأت توحِّشني بجد. أنا بقيت عايز أرجع دبي، عشان بس أرجع آكُل الحاجات دي. ففعلًا كلامِك صح جدًا في الحتَّة دي، فعلًا ساعات الواحد بيوحِّشه أكل أو كده. فعشان كده هو زي نرجع لموضوعنا الأساسي، اللي هو فعلًا الأكل بي بيربط الناس ببعض وال والثقافات ببعض. ف حاجة جميلة جدًا برضه الصراحة.
دي حقيقة. آآ، حابب تسألني أي سؤال؟
آآ، هو أنا كنت عايز أعرف بقى، أنتِ نظام أكلِك إيه يعني؟ <chuckles> هل بتاكلي
أنا أنا 50: 50 بقى، أنا ما بين الhealthy، ما بين الfast food وكده يعني. بس ما باجريش على الfast food أوي يعني، غير لمَّا مثلًا زي كده، خروجات مثلًا كده. ف لكن طول ما أنا لوحدي، لأ، باحِب أطبخ، باحِب أعمل أكل healthy. ما وعشان الجيم برضه، بيربطك بإن أنت ت يعني خلاص، أنت مش بتحِب ت أنت بتروح تتعب أوي هناك، فأنت مش بتحِب ترجع آآ تضيِّع كل اللي أنت عملته ده. فخلاص، وأنت لمَّا تتعوَّد على الأكل الhealthy ده، خلاص، أنت خ بت بقيت مثلًا مش قادر تاكل الحاجات التانية، أو ل حتى لو كلت حاجة صغنططة منها، بتبقى خلاص شبعت يعني أنت already، خلاص، جسمك اتعوَّد على حاجات كويسة وحاجات healthy فلمَّا تروح كده بس طبعًا بطبيعة الحياة إن أنت بتخرج وسط ناس، فآه، لأ، بتاكل يعني. ف فهو كده وكده يعني. وأغلب الشغل مثلًا، فأنت بتبقى برَّه، فلمَّا بترجع مثلًا بتبقى برضه ممكن تعبان وكده، مش قادر، ف
آه. بالضبط. أيوه ده امم. صح. أيوه، صح جدًا. يعني زي ما أنتِ قُلتِ موضوع الGym هو أصلًا من أكتر الأسباب اللي مخلّيني أحافظ على نظام الغ الأكل بتاعي؛ عشان أنا في الأول كان الموضوع بيبقى زي ما قُلت لِك كان رِخم شوية وكان صعب شوية بس لمّا بدأت إن أنا أشوف فعلًا نتيجة في ال في الGym يعني بعد فترة بدأت إن أنا أشوف نتيجة بالمجهود اللي أنا كنت باعمله والسعي اللي أنا باسعاه عشان أوصل للنتيجة، ولمّا بدأت أشوف النتيجة بدأت أآمن فعلًا إن أنا باعمله ده صح 100% وفعلًا بينفعني فبدأت إن أنا أركّز جدًا بقى في الكلام ده وأبقى فعلًا ماشي على النظام الغذائي صح؛ عشان أنا عارف إن هو في الأول وفي الآخر أنا اللي هاستفاد مش حد تاني.
آه بالضبط. ما عشان كده أنا باقول نفْس الكلام ولمّا كمان الاستمرارية والوقت اللي أنت بتاخده أطول يعني كل ما تطوّله ولمّا بتبقى فأول شهر غِير لمّا تقعد سنة، غِير لمّا تقعد 3 شهور، شهرين وأنت خلاص اتعودت على الكلام ده فا
صح. امم. هو الصراحة الموضوع اللي إحنا اتكلّمنا فيه كان شيّق جدًا يعني، وبجد اتبسطت جدًا إن إحنا اتكلّمنا في الموضوع ده واستفدت كتير جدًا من النقاش اللي إحنا يعني اتكلّمنا فيه و وبجد حابب أشكرِك جدًا.
آه وأنا وأنا جدًا بجد. وأنا. وأنا اتبسطت جامد وأنا حابة أشكرك جدًا. شكرًا خالص ليك، شكرًا، شكرًا خالص مع ألف السلامة، سلام
ش العفو، العفو مع السلامة.